Ya, harganya emang agak lem ya, tapi menurut aku nggak terlalu mahal sih, kalau dilihat. Karena kalau misalnya pakai, itu ya, kayak pakai tofu itu, aku kan buangnya nggak se nggak semuanya. Kalau pasir harus buang semuanya. Jadi kalau tofu itu cuma sebagi i emang sih agak mahal ya. Tapi, ujung-ujung karena kita nggap nggak ngabisin plastik. Kalau misalnya itu kan, kita pakai plastik lagi, buang di ini, ya kan? Ini enggak, nggak perlu, gitu kan.
Oh, gitu. Heeh. Oh Heeh. Iya, ya. Berarti
Di toilet aja buangnya karena larut, beneran larut, pas inau kayak ini. Git
Berarti Kak Nunu udah, e apa, udah memperhatikan nih, apa, berturut lah, turut, eee, membantu nih, kecil ka langkah kecil. Ya kalau aku nih juga, aku juga turut membantu nih, kalau di ka di commuter line kan ada pengumumannya tuh, Kak. E terima kasih telah menggunakan jasa commuter line, karena Anda telah membantu, eee, perbaikan iklim, gitu. Karena, e commuter lah intinya itu, e polusinya lebih kecil daripada motor atau mobil. Katanya itu.
<chuckles> Dari dulu. <chuckles> Tapi, ya itulah. Heeh. Gimana tuh? Oh. Oh iya. Iya bisa ini, bisa juga, gitu ya. Jadi, eee apa, ya kita pelan-pelan lah, gitu. Aku juga yang paling susah tuh ya sedotan. Biasanya kan pakai sedotan tuh. I itu sedotan juga lumayan loh. Lingkungan juga loh sedotan itu. Bisa ngaruh ke iklim juga.
Kan karena karena listrik kan. <chuckles> Pelan-pelan kita beralih. Sedotan, woi itu Aku Ya, kadang aku kayak, makan-makan di, kayak di, apa, eee, restoran-restoran ayam goreng, gitu ya. Kayak Almaz atau KFC kan, kita susah gitu ya minta sedotan, gitu kan sekarang. Kadang aku mikir, "Mbak ada sedotan nggak?" Karena sul sulit banget kan, minum tuh nggak pake sedotan. Aduh, udah biasa dari kecil pakai sedotan. Jadi, yah susah, sulit sih. Bawa-bawa dari rumah kan, agak ribet juga sih.
Hmm. Iya betul. Betul betul. Heeh. Jadi sedotan, sendok se ya sendok, ya inilah, sendok plastik janganlah, gitu kan. Atau gelas plastik, gitu ya.
Heeh. Betul. Tapi Kak Nunu pernah rasain nggak sih? Kayak minum dari sedotan karton, gitu?
Aku pernah nyobain tuh. Emang aneh ya? Rasanya ya? <laughs> Nggak Mhm. Jadi, gimana gitu. Makanya kan ada ada ini kan, ada yang yang bisa se yang sedotannya bisa dimakan. Aku belum pernah nyobain tuh, katanya ada yang sedotannya bisa dimakan, git Iya, ada seperti itu.
Sedotan kertas. Aneh, tidak jadi jadi, merusak rasa ya sih. <chuckles> E aduh. Oh iya? Wow.